Pra nós. Olha, eh, eu gostaria, né, da sua opinião a respeito de de um assunto, né, delicado que que eu passei. Eh, a a e quer dizer, passo ainda, né. Eu tenho essa dificuldade, né, essa de de dividir os bens, o espaço, né. E eu me separei após a minha separação. E e eu queria, né, assim, falar um pouquinho sobre isso, porque, eh, eu acho que a justiça, eh, nu existe uma justiça, mas eu acho que a justiça nunca chega do lado da da mulher, assim. Eu acho que ainda tá muito, sabe, eh, lon
Hum. Aham. O pato e o poder ainda fala forte.